Dis-moi, heu, comment tu parles d'argent avec ta partenaire?
Alors c'est, hem, une, heu, un sujet au sein des des couples qui est trop important. Moi ce que je fais, c'est qu'il faut une transparence totale, heu, sur l'argent. Hem, c'est une des 1res causes si ce n'est pas la 1re cause, heu, de divorce, hem, et c'est c'est une source de stress immense, heu, déjà individuellement alors au niveau d'un couple, heu, c'est c'est une question il faut aborder, il faut être très très clair, il faut avoir des objectifs clairs aussi parce que l'aborder ça suffit pas. Hem, il faut mettre des des paliers, il y a des choses à à à définir quand on est dans une relation sérieuse en tout cas. Heu, là là c'est un sujet qu'il faut faut traiter avec, heu, beaucoup de de rigueur, heu, de transparence.
D'accord. <chuckles> OK. D'accord. Bien sûr. Et heu, à quel moment tu penses qu'il est, heu, opportun de de d'en parler? Est-ce que c'est, heu, par rapport à une date, on va dire, heu, au bout d'1 de de relation ou est-ce que c'est juste avant, heu heu, les fiançailles ou le mariage ou, hem, c'est au au cours de la vie?
Non, il faut le faire tout de suite. Non, peut-être pas peut-être pas au 1er rendez-vous non plus. Mais, heu, oui! <sighs> Bah, je si si une femme me posait cette question, ça me choquerait pas.
<chuckles> Bonjour, alors comment tu gères ton argent? <chuckles> D'accord.
Personnellement, ça me choquerait pas. Hem, je comprendrais tout à fait. L'argent conditionne beaucoup trop de choses, heu, surtout pour le futur surtout au niveau d'enfant surtout au niveau de parce que aussi se mettre avec quelqu'un qui a des dettes c'est un sacré fardeau, heu, et c'est très, très, très dur quand une relation démarre et que déjà il faut commencer à ramer pour ra rattraper des dettes donc je serais pas choqué qu'une femme me demande ça, honnêtement.
Mmh mh. Bien sûr. Ah bah oui. Mmh. D'accord. Mais, après, heu, qu'elle te demande, heu, OK, mais hem au bout de combien de temps parce que, bon, c'est pas au 1er, heu, au 1er rendez-vous, heu heu, qu'on va parler d'argent, mais, après, heu, je me dis au bout de d'1 mois, au bout d'1 an?
Non, le plus tôt possible, tout de suite. Alors, heu, ça, faut que ça se fasse naturellement, heu, j'ai pas une date précise, le 3e rendez-vous ou peu importe, mais, hem, il faut il faut que ce soit, heu, ouais, c'est si on sent qu'il y a un attachement, qu'on qu'on veut faire un pas, heu, vers la suite, heu, c'est après les 1ers rencarts. Il faut que ça soit un sujet qui arrive tout tout de suite tout de suite, vraiment, directement. Hem, 1, heu, il faut que chacun ait la visibilité sur la la l où en est l'autre. Comme je disais, moi, je parlais de dettes, si moi, heu, j'arrive, j'ai 500 000 € de dettes <chuckles> et que, je rame tout seul et que, beh, faudrait qu'elle soit au courant. C'est pas une fois qu'on est mariés, qu'il faut qu'elle apprenne parce que les gens déchantent, parce que, du coup, ce ma dette devient sa dette, heu, donc ça, c'est extrêmement important. Heu, 2 ben, il faut qu'on se mette d'accord aussi. Ça permet de faire le tri au niveau des partenaires, heu, quelqu'un qui veut un certain train de vie et heu, j'ai pas, heu, ou à 2 même, on n'a pas le l'argent nécessaire, bah, peut être que ça ira pas et au moins on perd pas de temps et prochaines personnes aussi. Il y a il y a de ça, moi, je comprends que des gens aient des moi, ça me choque pas que les gens aient aient des attentes, heu, financières envers leurs partenaires. Heu, c'est c'est plutôt sain même, heu, d'ailleurs, je trouve, heu, enfin, du moment que c'est mesuré. Oui, tout le monde est pas millionnaire donc, heu, si tout le monde veut être avec un millionnaire, ça va coincer un moment mais, heu, mais, bon. OK, heu, la chose c'est que c'est c'est important. Ça évite beaucoup de frictions pour rien. On sait où on en est. Je dis pas qu'il faut tout de suite poser, heu, le le compte et le montrer et mais il faut quand même qu'il y ait de la confiance. C'est si moi je lui mens, bah, je lui mens, mais quand même, il f à un moment faut apporter quelques preuves aussi, heu et puis, ce heu, je trouve que quelqu'un qui respecte pas l'argent
D'accord. Bah, oui! Le plus tôt possible, en tout cas. D'accord. <laughs> Bien sûr. Mmh. Oui, pas plus. <chuckles> Oui, voilà. Mmh mh.
heu, c'est peut-être quelqu'un qui, à un moment, peut déraper, à la crise de la quarantaine ou je sais pas quoi, heu j'ai pas envie, moi, de faire subir, par exemple, un jour à à à ma compagne, si j'en ai une, dire, heu: «Bon, voilà, j'ai 40 ans, alors, je t'ai pas dit, je suis allé au concessionnaire Ferrari, je viens de tout claquer, heu, parce que, voilà, c'est me c'est, voilà, c'est c'est ma crise donc, heu heu, fais avec». Heu, non, quoi, non.
C'est vrai. <chuckles> Une voiture rouge, la voiture rouge, c'est important. Décapotable. Heu, alors, heu, je t je enfin, je trouve cette vision très saine. Après, hem, je me dis concrètement, est-ce que, heu, bon, on va prendre ton cas parce que c'est avec toi que que que j'échange sur le sujet, mais est-ce que tu préférerais en discuter, heu, bah d'abord avoir une discussion un petit peu vague du sujet et ensuite, en fonction effectivement si, il y a il y a un un «engagement» entre guillemets qui est pris, là, commencer à sortir les preuves ou, heu, même avant même qu'il y ait un engagement, commencer à sortir les preuves, heu heu, de la situation de de l'un et de l'autre?
Non, tout de suite, immédiatement, tout
OK.
parce que, enfin, mmh, à l'exception d'un cas à l'exception d'un cas, mais dans la quasi totalité de tous les cas, tout de suite. Pourquoi? Un sujet aussi important, si déjà sur celui-là on commence déjà à faire du mystère, mais alors: «Je te montre pas tout de suite, mais après!» il y a d'autres sujets qui sont importants dans un couple et quoi, ça va être la même chose? Il y a il y a des sujets, moi, qui me semblent des piliers où, en fait, il y a pas de mystère à avoir. On peut avoir du mystère partout et c'est essentiel dans un couple de garder le mystère toute une vie. C'est essentiel mais il y a des il y a des endroits où 1 ça sert à rien, 2 c'est juste une source de stress pour rien, heu, et qui fragilise les fondations d'un couple, surtout que ce sont des choses qui sont fondatrices dans un couple, donc l'argent, heu, tout ça, donc il faut en parler tout de suite, cash, et et quand bien même, même je lui montre mon compte en banque. Est-ce que ça va faire automatiquement qu'elle le transfère, l'argent sur le sien, non, ben, elle sait combien j'ai, et qu'est-ce qui se passe? «Bah tiens, voilà, regarde, j'ai j'ai 5 000 €», ou «je suis à moins 200» bon, ben voilà, et après et qui il se passe rien, donc heu heu, non, pour tout de suite. Ouais.
Ah. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. <chuckles> Non. Oui. En fait, heu, j'en j'entends ton raisonnement, c'est simplement en fait, je suis un petit peu étonné parce que, heu, je sais qu'en France, heu, le sujet de l'argent, le sujet de la rémunération est souvent tabou. Les gens aiment pas montrer leur heu heu, leur heu, leur bulletins de salaire, ils aiment pas dire combien ils gagnent, ils aiment pas trop, heu, trop en parler. Donc c'est pour ça que ça me ç heu, que ça m'étonne un un petit peu. C'est tout.
Mmh qui B ben, j'ai pas envie de montrer à tout le monde ce que je gagne, mais ma la personne que je décide de faire rentrer dans ma vie comme ma partenaire de vie à un moment ou un autre ou peu importe à quel stade on en est, bah, elle oui. Est-ce que j'irai voir mon voisin en disant: «Eh regarde voisin, j'ai je suis à -200 là!» Non, non. Heu et puis il y a des signes autan ostentatoires qui font qu'on sait à peu près, heu, qui qui a quoi, hein, faut quand même pas, voilà, se cacher un moment et qu les gens croient qu'on qu'on comprend pas, heu, on comprend. Hem, mais heu, non c'est trop important. La la chose c'est que, hem, oui un couple c'est extrêmement fragile on sait pas si, heu, co côté homme comme femme est-ce qu'il y aura pas un moment une tromperie, est-ce qu'il y aura pas ci, est ce qu'il y aura pas ça, est-ce qu'il y aura pas machin OK, e effectivement c'est fragile il y a pas d'amour inconditionnel entre un homme et une femme. OK, c'est vrai. Maintenant un partenaire de vie quand il est avec nous il est quand même au centre de tout de tout. Heu, c'est avec cette personne qu'on fera o qu'on construira la famille, les enfants, heu, qu'on va, heu, transmettre des valeurs, des traditions, qu'on va intégrer à o à la famille de base avec nos frères, nos sœurs, nos tout ça et ça ça a un impact qui est tellement énorme. Non là il faut être transparent, complètement.
Mmh. <laughs> <chuckles> Oui, bon après Bien sur. Mais Mmh mh. Et heu, je me permets de revenir juste un petit peu en arrière. Tout à l'heure tu as dit qu'il y avait un seul cas.
Oui. C'est le quand si la pers si, par exemple, heu, un jour, je suis très, très riche, mmh, non! Je lui expliquerai que je gagne, hem
Mmh mh.
à peu près, heu, je sais pas 2 ou 3000 € par mois, heu, je lui montrerai au pire un compte où il y a, heu 500 € dessus. Mais elle saura pas que je tout de suite, que je suis ultra riche. Parce que, heu, bah, c'est le problème, heu, mais j'aimerais j'aimerais qu'elle m'aime pour moi et pas pour mon argent. Même si, même si j'accepterais, heu, qu'elle aime très, très fort mon argent, ça, ça me gêne pas. Mais j'aimerais quand même, qu'elle m'aime un peu, quand même pour moi.
<chuckles> Oui pour éviter, heu D'accord. <laughs> Mais d'abord essaie de m'aimer, d'abord, après tu pourras aimer mon argent, un petit peu. Pas beaucoup, mais un peu. Et après <laughs>
Un un petit peu un petit peu. Qu'il y ait les 2 ça me gêne pas, honnêtement, ça me gêne pas. Ouais, ouais, un moment, faut il y a une hypocrisie autour de l'argent aussi en en en en en beaucoup beaucoup sur beaucoup de choses. Oui c'est important, heu, quand on a un partenaire, heu et des fois, un peu plus du côté féminin. Parce que, heu, si, heu, qu une moi, je si j'étais une femme et qu'on me dise: «Bah, tiens, heu» et que j'ai le projet de rester à la maison, par exemple, d'être une femme au foyer, heu, avoir quelqu'un qui gère pas ses finances en face, c'est dangereux. Ouais, c'est dangereux, heu, donc en fait, heu, ça ça, ça me dérange pas du tout et si je tombais dans ce cas-là, heu, je ça serait tout à fait normal que je lui montre absolument patte blanche là-dessus, parce qu'à un moment, si je fais n'importe quoi, heu, c'est elle elle est elle peut plus rien, parce qu'elle a pas elle a pas de revenus forcément ou autre, heu, si elle peut pas me donner toute sa confiance et moi en fait, bah, j'ai j'ai j'ai tout, heu, j'ai tout sans les contraintes. Non, à un moment, il faut que je montre patte blanche!
OK. Mais, c'est pas possible. Mais, bien sûr. Mmh. D'accord et heu, j'ai envie de dire, bah, justement, heu, là, on est passé on a passé l'étape où, heu heu, tu as montré, heu, heu, tes comptes ou la moitié de tes comptes en fonction, heu, tu as expliqué ton mode de fonctionnement, elle t'a expliqué son mode de fonctionnement, si vous aviez des crédits et cetera, vous vous mettez ensemble, heu, mariés ou pas, en fonction de ce que vous souhaitez faire, hem, est-ce que tu es plutôt pour un compte commun, un compte séparé, heu, les 3? les 2? Un mix?
Mmh.
Et pourquoi ces choix?
Dans l'idéal dans l'idéal, heu, un un un compte commun où on pose, heu, peu importe alors si on travaille tous les 2, qu'on pose chacun, heu, le nécessaire pour, heu, vivre
Mmh mh. Oui.
heu et un tout petit peu plus, histoire qu'il y ait une espèce de matelas, à un moment, heu et chacun, après, à côté a son compte à lui.
D'accord. Très bien.
C'est c'est c'est trop important. Parce que, si à un moment il doit y avoir rupture, par exemple, heu, elle, elle a elle a de elle a quelque chose auquel j'ai pas accès, ou moi, j'ai quelque chose auquel elle a pas accès et heu, elle peut partir et utiliser son argent pour partir, si elle a besoin de partir, hem, je trouve que c'est c'est une liberté qui est qui est trop importante.
Oui. Mmh. Non, bien sûr non, mais je suis entière à bah Je suis entièrement d'accord avec toi sur ce sur ce point-là, c'est ce que je préconise à tous mes clients.
Mmh mh.
Heu, ah, bah oui, surtout sachant qu'enfin parce qu'il il y a beaucoup de personnes qui vont pre heu, choisir uniquement un compte, heu, commun sauf qu'en cas de séparation, si la séparation se passe mal heu et en fonction de ce qu'ils ont choisi au niveau du compte commun
Là c'est important, ouais. Et, oui.
l'un des 2 peut vider le compte.
Et oui, bien sûr bien sûr, ils ont sont tout à fait en droit de le faire, bien sûr.
Mmh, malheureusement. Malheureusement, ça arrive.
Mmh mh. N ouais, je suis d'accord.
Et hem justement, heu, en cas de désaccord sur les dépenses par exemple sur, heu heu, bah voilà monsieur a envie d'acheter sa décapotable à 40 ans, heu, comment ça se passe la discussion?
Ben, si monsieur, il a ce qu'il faut sur son compte à lui, mais qui c'est pas dans le cote commun, madame a rien à dire et inversement. C'est fait justement pour.
Mais mais dit comme ça, c'est un peu, heu pas très sympathique.
Oui, mais ça, en fait, hem le problème c'est que sur ce genre de de de de de sujet, toute ambiguïté est un problème, heu, lancinant, latent, qui à un moment va exploser. Hem, après, il faut le faire intelligemment. C'est c'est là aussi où c'est très important et c'est pour ça que je montre tout de suite tout et que j'aime que ce genre de sujet soit réglé tout de suite et qu'on soit d'accord tout de suite. Heu, les gens ils arrivent et ils font les étonnés. «Ah ben finalement, heu, il m'a dit qu'en fait lui, heu, avec l'argent il veut faire ça». Non, non, non, moi si j'ai pas quelqu'un qui a la même vision que moi sur l'argent et sur d'autres choses d'ailleurs, c'est pas la bonne partenaire. Clair, net, il y a pas de discussion à avoir. Hem, les gens souvent, ils on on on vit à une ère où on se plaint d'avoir des comment ça s'appelle? Des, heu, des sites de rencontres et tout ça, les gens ils font 5-10 rencards, 10 rencards et ils se disent: «Ah je vais mettre avec elle ou lui» ils prennent le moins pire. Pour rencontrer la la vraie personne avec qui il faut être, il faut faire peut-être 100-200-300-400 rencontres, je sais pas. Heu, <chuckles> attends c'est c'est quand même c'est quand même incroyable que tout le monde au bout de 5 rendez-vous tombe, heu, sur, heu, le gros lot de la loterie ah j'ai trouvé mon âme sœur mais et c'est pour ça que ça marche pas. Parce qu'en fait on fait trop de compromissions dès le début il faut trouver quelqu'un sur des positions de base surtout trop importantes et vitales qui sont extrêmement claires et et strictement les mêmes pour construire un projet commun et et du coup ce genre de questions n n'a même plus lieu d'être et toutes ces petites questions-là qui sont dans des couples qui ont pas pris le temps de s bien sélectionner leurs partenaires, tout d'un coup il y a des problèmes partout. «Oui mais ma vision du monde c'est ça. Mais moi à 40 ans j'avais toujours rêvé de faire ça. Mais machin». Oui il y a des problèmes dans tous les sens mais parce que dès le début c'est déjà, heu, pipé en fait comme, heu les dés sont pipés, donc il il il faut justement sur ces secteurs-là, être tellement, hem, sélectif et que la personne qui est en face alors ils peuvent toujours changer j'entends mais au moins de se donner toutes les chances parce que sinon bien sûr que le taux de réussite de d'un couple ou d'un mariage, heu, chute drastiquement.
Mmh mh. Mmh mh. Oui. Mmh mh. <laughs> Après, heu, je comprends ce que tu veux dire, mais, hem, heu, en fait, moi ma difficulté c'est de se dire que OK, bien sûr c'est dans le cas si vous vous êtes mariés, si vous êtes juste en concubinage là il y a il y a pas de sujet. Mais si vous êtes mariés, même si, heu, l'argent provient du compte uniquement de monsieur, heu, à moins qu'il ait payé cash. Il a la somme et qu'il le paie cash, donc là il y a pas de sujet. Mais s'il fait un crédit, à son nom, pour pouvoir l'acheter, s'il y a un problème, on viendra chercher madame.
Mmh mh. Oui. Oui, c'est pour ça que moi, si un jour je devais me marier- ce que je pense que je ferais pas- heu, si je dois me marier, heu, je sais pas si légalement, en France, c'est possible. Je sais qu'aux États-Unis ils le font, mais si c'est possible en France, heu, avoir un accord, heu, prénuptial.
Mmh mh. Ah! OK.
C'est tout. Moi, je pense qu'il y a certains accords du mariage, effectivement, qui sont pas adaptés à la nature de l'être humain. Heu, le mariage peut être très bien, si elle veut un mariage, heu, robe blanche et tout, moi il y a pas de problème. Par contre, il y a accord prénuptial avant. Où, en fait, heu, mon argent c'est mon argent, ton argent c'est mon ton argent comme si on n'était pas mariés. Ah, et il y a un compte commun, OK, mais au moins les choses sont claires, il y a pas de problème et m ma bêtise ne va pas, heu, lui retomber dessus, et inversement.
Oui, voilà. Moi, c'était dans ce sens-là, de se dire: «Ben OK, bien bien entendu, ton argent est ton argent mais, heu, à partir du moment où ça peut avoir une influence sur ma vie, heu, non pas que je vais avoir un un regard sur ce que tu fais, mais limitons le la casse. Donc si tu achètes
Ouais, bien sûr, mais c'est c'est c'est c'est très intelligent. Mmh mh.
heu, j'ai envie de dire, s sans crédit ça ne m'implique pas. Heu après effectivement, je suis pas au fait, je sais pas si effectivement il est possible, heu, que ces types de contrats prénuptials e existent en en France. Si ça existe, là effectivement il y a pas de sujet.
Ouais. Ouais, ouais. Et puis on on peut on peut enfin, les gens, ils ils pensent mariage, ils pensent on peut f et les gens ils peuvent très bien se marier à l'église, par exemple, pour avoir la robe blanche et toute la cérémonie. Il y a pas la la contrainte, heu, derrière, heu ou faire une un simili, ils se disent «oui», il y a pas de de contraintes légales derrière, ça peut être, heu, comme un jeu. Ouais, bien sûr. Il il il faut être, je pense, faut être intelligent. C'est trop important, ce genre de choses-là.
Pas de sujet. Ben, ça se fait de plus en plus. Oui, effectivement. Eh ben, en tout cas, c'était un plaisir d'avoir, heu, ta vision des choses sur, heu heu, l'argent et le le partenaire.
Et beh, c'était avec plaisir. Merci à toi pour toutes tes questions.